そうですね。で、あのね、やはやはり、歯が大事って思ってるのに、歯周病んなって将来、で、そこで歯が抜けたりとか、なんか、そういう風にするのがやはり怖いっていうね、なんか、思いがあるので、そういう行動に出られると思うんですが、逆に、はい。もしもし本当にそうであるならば、歯周病の歯医者に行って、そういう歯磨き指導をしてくれるところが、保険外ではあるんですけど、あるんですね。
はい。 そうですね。 ああ。ね、なんかね、そうなんですよね。なんか、その存在は知ってるんですけどもね。
なので ええ。はい。 ええええ。なんか、い
確かに、行けてないですね。
そうです、むしろ、そういうところに行って、まあ、一度歯茎を見てもらったのって、まず安心をすることと、あと、そこで、正しい、その、やり方を教えてもらえたら、逆に、今やってることが合ってるのか間違ってるかの答え合わせもできますし、よんじゅっぷんが有益なのか、無益なのかってことも分かるので。
うーん。 はい。 うんうん。 いや、そうですよね。なんか、なんでこんな時間かけてとかってね、やっぱ思っちゃう自分もいるんですよね。
ええ。 はい。 そうですね。なんか、その残った時間を何か有効なことに使えそうですよね。はい。
はあ、そうそうそう。 なんですよ。朝なんてね、忙しいし、あの、ただでさえ、あの、まあ、結構、今、仕事が忙しいので。ね、ほんとに、なるべく仕事に時間、費やしたいっていうのがあるのに、その歯磨きに時間を取られちゃって「ななんなんだ、この時間」みたいに、ないなってたりするんですけど、そう、できればね、ほんと、じゅっぷんぐらいとかに収めたいなって思うんですけど。ねえ、そのよんばいかかっちゃってますからね。
ね。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 はい。 そうですね。 でね、やはり、なんかうーん。 そうですね。うーん。それで